Oye, bueno, y es que a veces cuando uno está a punto de pedir trabajo y pasa por todos estos procesos de entrevistas, a veces nos olvidamos también de, el balance, ¿no? Que debe de tener el trabajo con la vida privada. ¿Tú qué preguntas crees que deberías hacer en una entrevista sobre balance laboral?
Pues fíjate que ya para los que tenemos, muchos años <laughs> en el mundo laboral y que ya eh, s circulamos por varios, este, trabajos en nuestra en nuestra vida laboral y vida personal, eh, creo que hay varias preguntas que se pueden hacer y y sobre eso me gustaría abundar un poquito más, o sea, es decir, n antes íbamos al t trabajo, nos presentábamos en la es decir, a la entrevista la eh, laboral, eh, nos decían: "Vas a trabajar de tal a tal, ¿no? El eh, hay que tener este, experiencia trabajando bajo estrés". Que, no sé por qué piden eso, pero lo piden este, t eh, también está esta situación de, el el hay que tener bien puesta la camiseta y, este, y bueno, ¿no? El quedarse un poquito más, el dar el extra. Todo esto que que te dicen, eh, al p al principio cuando te van a contratar, que ha cambiado, todavía se han hay trabajos, por lo menos en América Latina, ¿no? Pues yo soy de México, y y ha cambiado, todavía para mal. Sí hay hay mucho de este de este requerimiento del, del personal del empleado, ¿no? Y no hay reciprocidad, eh, de la empresa hacia el empleado, ¿no? No digo que en todos lados, pero hay mucho de ello. Entonces, este, ya cierro paréntesis. <laughs> Entonces, eh, no sé sí Ajá.
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Totalmente. No, pero tocaste un muy buen punto realmente, ¿no? Como dices, eh, muchas veces las empresas o estos reclutadores, ¿no? De de recursos humanos, pues sí, te te piden mucho a cambio, pero a qué costo, ¿no? ¿Tú consideras que? Porque hablabas de de que hay que ponerse la la camiseta o que justamente, ¿no? Que te dicen: "Se requiere que trabajes bajo presión o con este estrés". Y, pues, bueno, eh, tú ni siquiera es has empezado apenas es una entrevista y ya te están pidiendo prácticamente, ¿no? Que tengas este, este estrés ya manejable, exacto. ¿Tú consideras que ya empezando con eso es una bandera roja acerca de, el trabajo?
Sí, ¿cómo no? Ujú. Sí. Ujú. Así es, sí, claro. Disposición, ujú. Pues más o menos, verás. Am, como una persona que ha tenido empleos, que son demandantes de tiempo, ¿no? Y y también de esta de esta vocación de servicio, no todos los trabajos son para todos. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Eso sí me parece bien importante. Si vas a ir a pedir un trabajo a algún lugar porque la paga está interesante, analiza bien el perfil de lo que están pidiendo. Puede ser que cumplas con, este, las capacidades, pero eso no necesariamente implica que seas la persona para el trabajo y que vayas a soportar, porque puede ser que el salario te interese y te mantenga en ese trabajo, pero no vas a estar feliz, no te vas a sentir satisfecho. Uy, son son varios puntos, ¿no? Entonces
Ujú. Claro. Ujú.
partiendo desde el punto en que el trabajo no se adapta a nosotros, hay que ir con una mentalidad abierta. Y no estar como antes que llegabas a ese trabajo, lo aceptabas sin decir nada porque lo que querías era trabajar. <laughs> Lo digo porque lo hice y y estuve con muchas personas. Sí, sí
Claro. ¿Te pasó? ¿Sí? ¿Tienes alguna anécdota así como? Bueno, si quieres después de que me termines de contar, me cuenta la anécdota.
sí, claro. <laughs> Sí, claro. Entonces, tomando esto en cuenta. Tomando que ya analizaste la la el puesto, que dices tú: "Ah, sí. Sí soy ideal para él", y me y te presentas, entonces, sí hay preguntas que se tienen que hacer. Estoy de acuerdo con que hay que ser una persona comprometida, responsable y cump y cumplir con tu trabajo dentro de tu horario laboral. Puede ser que o sí. Sí sí, es horario laboral muy importante. Puede ser que haya un proyecto o algún trabajo que requiera un poquito más de tiempo, pero es bien sano poner límites y decir, y hablar con tu jefe, porque yo ahora ya lo hago, ya, eh, mi jefe me dice: "Oye oye, tenemos que hacer esto y la fecha límite es para tal día", "Okey, mire jefe, yo lo que puedo hacer es, ir avanzando trabajo estos días, ¿no? Aparte de mi trabajo regular, de mi carga laboral regular, voy a empezar a trabajar, quizás le dedique media hora diaria más a esto para para que lleguemos a la fecha y no andar con las prisas, ¿no? Y y entonces cumplir", y eso está bien, está bien dar un poquito más, seguir siendo productivos, efectivos y que ya sea el área a la que perteneces o la empresa no se vea afectada, porque a final de cuentas, pues estamos comiendo de ahí. Hay que ser agradecidos, pero no serviles, ¿no? No convertirnos en un tapete.
Ujú. Claro. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Exacto. Pero, por ejemplo, a ti dices: "Hay que hay que dar un poquito más", ¿no? También se puede. Pero para ti, ¿hasta qué punto es ya como el límite donde entre, no tiene que pasar tu vida personal, donde puedes dar, pero hasta qué punto? Porque tampoco te vas a a poner a trabajar hasta las altas horas de la noche, ¿no? Habrá quienes sí, no sé si, eh, sea tu caso, pero at para ti. ¿Cuál es tu tu medida donde dices: "Okey, ya. Ya no puedo más?"
Ujú, sí se puede. Ujú. Ujú. No, no, no, no. Mira, yo yo trabajo en la rama d de seguridad. Y te puedo comber, eh, comentar que hay ocasiones en las que, por supuesto, que entiendes la gravedad y la seriedad de lo que está ocurriendo y no te vas a poner a pegar de brincos porque no pudiste salir porque entiendes la seriedad de lo que está ocurriendo. De la misma forma, si estás en tu horario laboral y hay una urgencia familiar
Ujú. Claro.
tienes que salir de allí. Tienes que ir. Tienes que ir a atender a tu familia. El trabajo no está por encima de tu familia. Y cuando estás en el trabajo, enfócate en tu trabajo, pero si tu familia tiene una urgencia, entonces atiendes esa urgencia. No hay, este, uno no puede estar sin el otro, o sea, tu trabajo y tu vida personal van son conjuntas, este, son prioridades, ¿no? Porque de ahí comes, pero si estás mal con tu familia, no vas a rendir en el trabajo. Entonces, hay que organizar tus prioridades, hay que hacer concesiones, pero de ninguna manera tu vida laboral estará por encima de la personal.
Totalmente. Ujú. Claro. Totalmente, ¿no? Y como bien mencionas, no tiene que estar por encima de tu vida laboral, de la personal, porque si no al final del día, te convierte en un bucle donde no puedes salir, y lejos de que estés disfrutando el trabajo, pues, pareciera que que ya sólo vives para trabajar, y no no estás tal cual disfrutando de la vida, ¿no? ¿Tú cómo crees? O có eh, bueno, en en tu caso, ¿cómo cómo se mide el el rendimiento aquí, y y de qué manera eso influye en la flexibilidad horaria, o o esa posibilidad de inclusive, trabajar remoto, no? Porque hay muchas empresas que te prohíben, ¿no? El el trabajo remoto, que tienes que ir a una oficina y que tal vez tengas también que considerar esa hora o o ese tiempo de transporte de tu casa al trabajo y de del trabajo a casa.
Ujú. Ujú. Así es. Así es. En okey. Ujú. Ujú. Mira, ah, en conjunto con el trabajo, que es mi trabajo fijo, digamos, he tenido trabajos, eh, de home office, es, trabajo desde casa, y es cómodo relativamente hablando trabajar desde casa. Eh, hay que ser igual de comprometido y responsable con los horarios, ¿no? No hay que dejar de de recordar que aunque estés en tu casa sigues estando, este, cumpliendo con una empresa. Creo que allí, de hecho, en esa entrevista que tuve para ese trabajo yo hice preguntas, ahorita regresando un poquito a la un pequeño paréntesis otra vez, perdóname. Eh, yo sí hice varias preguntas, inclusive decir: "Okey, si termina mi horario y y tengo una llamada de de una atención a un cliente que me agarra 5 minutos antes de mi salida". Aunque parece lógico, le dije: "¿Qué es? ¿Qué curso de acción tengo que tomar? ¿Cuál es la lo lo que tengo que hacer? ¿Puedo transferir la llamada? ¿Puedo rehusarme a a contestar la llamada? ¿Cuál es?". Y sí me dijeron: No, este, mira que si la tienes y y tienes que tomarla porque la atención tiene que ser pronta." Etcétera, etcétera. "¿Y qué va a pasar?". Y me dijeron: "No, pues este, hay que tomarla y darle seguimiento hasta que termines de brindar la atención. 'Correcto. ¿Qué pasa con esa hora que me tomé para atender esa llamada?' No, que mira que esas te las vamos a pagar". Y que etcétera, etcétera. Correcto, entonces
Ujú. Ujú. Si. Ujú.
"¿qué hago? ¿Tomo captura de pantalla de la toma, etcétera, etcétera? ¿Lo presento? ¿Cómo voy a cobrar esa hora, no?". Y y esas preguntas también son bien importantes. Y entonces después me entero que, esas no las pagaban, pero que como y ep ah bueno, querían engañar, pero, como que hubo gente que nunca preguntó al respecto. Y entonces yo sí las cobraba. Y hubo gente que, teníamos un grupo que me dijeron: "Oye, me dijeron que tú estás cobrando las, las llamadas que tienes después". "Bueno, es que yo pregunté y yo estoy presentando, eh prueba de que estoy contestando esas llamadas, presento ticket y ahí está, mira, aquí está donde y sí me han estado pagando esas horas, ¿no? De hecho, aunque es media hora, me pagan la hora completa".
Claro. Ah, o sea que te, engañaron prácticamente. Ujú. Ah. Claro. Ah, mira. Oye, pero, ¿qué hay cuando, por ejemplo? No digo, y y lo hiciste fenomenal, porque realmente de de eso se trata, ¿no? Cuando vas a una entrevista, no sólo es: "A ver si me contratan", es también, a ver si a a mí, o a ti, en este caso como persona me conviene esta empresa, ¿no? Porque realmente a veces uno es es va con ese miedo de: "Uy es que si no me contratan, ya no", como si fuera la única, em empresa en el mundo, eh, cuando nos ponemos de, O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Realmente, eh, ellos tienen que, que también esforzarse, pues, para que sus trabajadores se queden, o o una persona, pueda estar en ese puesto, ¿no? Y que no no uno no tiene que ir pensando que es porque si no tienes ese puesto, ya se acaba tu vida laboral, si todo lo contrario, hay un mundo de posibilidades ahí afuera.
A as <laughs> Así es. Sí, claro. Ujú. Es que es ujú. Sí. Ujú, no. Bien dicho. Ujú. No. Así es. Lo que pasa es que sí, estar sin trabajo es feo. <laughs> Entonces, entonces, eh lo que queremos es: "Ya, ya, ya trabajar ya". No, no, a ver, tu trabajo tiene un valor. Ellos te están entrevistando, porque ven que tienes lo que ellos necesitan, ¿no? No te hubieran llamado a entrevista si no fuera así de cientos de candidatos, ya revisaron tu perfil y se ajusta. Entonces, vámonos, si vas a tener una entrevista, no hay que tener miedo a salir de esa entrevista sin el trabajo. Porque sí tienes que hacer preguntas medulares, o sea, importantes de lo que vas a hacer, en qué horario lo vas a hacer, cuánto te van a pagar. Claro que sí. O oye: "No, es que dice brutos". A ver: "Okey, me dices brutos, ¿cuánto es neto?" "No, eso ya que te contraten lo vas a ver con nóminas", "No, la verdad no puedo hacerlo. Yo no puedo aceptar este trabajo si no me vas a decir cuánto me vas a estar", "No, pues, eh, mira el", ya si te dicen: "Ah, mira, es que la ley establece un 2% sobre nómina más tu 11% de ISR", "Si me dices porcentajes, ah, bueno, yo ya después lo voy a determinar", ¿no?, "Lo voy a aceptar, pero no me digas bruto y no me des un un por menor, porque entonces, me estás, este, vendiendo humo". Entonces, no sé si me explico. Y entonces mm, para cerrar me gustaría decir
Claro, bueno. Eso definitivo. Exacto. Ujú. Claro. De una vez. Ujú. Así es. Sí, no, y totalmente. Es muy importante, justo. Ujú.
sí, para llegar al al punto me gustaría decir, entonces, yo creo que las preguntas que hay que hacer es, ¿cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Me vas a pagar horas extras?
Ujú.
¿Tengo, este qué lib qué beneficios tengo?, ¿no? Y so y sobre todo, ¿cuál es mi ingreso neto? Neto. <laughs> Sí, no sé si me explico. Ujú.
Claro. Sí, totalmente, ¿no? Sí, porque es que realmente eso también es muy importante, ¿eh? ¿No? A veces el el que, bueno, te dicen: "Vas a trabajar de un horario, tal horario", pero no te también no te no te dicen si ya ahí en ese horario te incluye, por ejemplo, la hora de comida. Si eso te la van a descontar. Si tienes que, entonces, agregar una hora para que también tú te puedas salir a comer. Eh, en cuanto también los impuestos, ¿no? ¿Cuánto se va a pagar? Porque luego también hay impuestos, o o que te meten varias cosas por la empresa, por si también tú quieres, eh, acudir ahí en en en el restaurante de la empresa, y que también ya te quitan algo de tu de tu salario claro, y que tú no ni tienes en cuenta, ¿no? Realmente que ni ni tenías pensado que ibas a gastar en algo así, y di ya te lo quieren meter. Entonces, creo que sí es muy importante el el estar muy bien informado. Y, pues, bueno, se ve que entonces, tú tienes la experiencia, el el callo, tal cual, de preguntar tal cual y sin miedo, y y que sabes lo que vales también, ¿no? Porque hay muchas personas que es como: "Bueno, yo quiero este trabajo", pero ¿a qué costo también? Y cuando uno sabe lo que vale, la empresa sí lo acepta.
Ándale. Claro. Ujú. Vámonos, comida. Eh, sí, ciertamente. <laughs> Claro. <laughs> Sí. Así es. Sí, claro. Sí. Así es. No, acabas de dar en el punto. Y esto es lo que sí eh, creo que para primero, para saber qué preguntas vas a hacer, hay que saber cuánto vales. Hay que darte ese valor de tu trabajo. Muchísimas gracias por escucharme de verdad, ¿eh?
Así. Gracias a ti, fue muy interesante el tema.
Órale, bye.